Ne, das nicht. Das wollte sie nie. Sie war immer sehr neugierig dran und ist immer drunter gelaufen und so, aber hochgeklettert ist sie nie. Die war hm, das war also es war 'ne 'ne draußen-Katze, sprich also die konnte rausgehen, wenn sie wollte. Und ich glaube, die hat sich draußen genug ausgetobt, <laughs> und dass sie <laughs> dass sie da gar nicht so Interesse an dem Baum hatte. Sie hat nur manchmal an dem Baum rumgekratzt, um ihre Krallen zu wetzen. Das war immer ganz süß, aber ge geklettert ist sie nie, zum Glück, sonst hä sonst hätte sie da die Hälfte der der Kugeln runtergeholt, glaube ich. <chuckles>
Ne? Ah. Mhm. Mhm. Okay, okay, prima. Mhm. Na ja, sicher. <chuckles> Ja ja, ja. Oder den ganzen Baum,. Ja, ne? Na ja, ja, super. Also das sind so richtig, ähm, schöne Erinnerungen, nicht nur, äh, einzelne Erinnerungen, aber so jedes Weihnachtsfest. Und das kommt so ziemlich mit den gleichen Gerüchen, den gleichen, äh, Klängen sozusagen. Ne?
Ja, genau, das wäre doof. <laughs> Ne. Genau. Es ist auch so es gibt jetzt es gibt jetzt keinen richtigen Dresscode so. Aber es ist schon so, dass jeder so 'n bisschen angehalten ist dazu, sich weihnachtliche Kleidung anzuziehen. Ne, dann letztes Jahr habe ich mir zum Beispiel 'en extra neuen Weihnachtspulli gekauft und auch das ist jetzt 'n bisschen kitschig, aber wir haben so ich weiß gar nicht, wie man das so haarreifmäßig sind dann mal so- weiß ich nicht- so Rentierhörner, ähm, oder mal so 'n Weihnachtsbaum, das war das sich dann jeder beim Essen aufsetzt. Das ist 'n bisschen ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt gut finden muss, aber das ist dann immer ganz lustig, wenn man dann da sitzt, noch mal 'n Foto zusammen machen kann, ähm, und dann auch halt Erinnerungen für die Zukunft schafft. Ich also, ich muss sagen, ich habe 'n bisschen Angst davor, wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, weil wir werden natürlich alle älter und baut sich ja auch potenziell eigene Familien auf. Aber aktuell ist es noch so und ich denke auch dieses Jahr wieder, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt und freue mich auch wirklich drauf, muss ich sagen.
Ja. Aha. Aha. <giggles> Na ja. Aha, aha. Ja. Mhm. Ja? Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ne? Ja, sicher, sicher, ne? Super. Und, äh, j ja, du sagst Weihnachtskleidung. Äh, was ist Weihnachtskleidung?
Ja, genau. Ähm prinz also jetzt gar gar kein spezifisches Oberteil an sich oder irgend 'n irgend 'n Anzugsteil, sondern einfach nur so 'n T-Shirt oder 'n Pulli mit so weihnachtlichen Mustern drauf. Also so so vielleicht nicht mal Mustern, aber so 'n bisschen rot gestaltet, rot-gold vielleicht, ähm, vor allem bei uns halt vor allem oder mal 'n Tannenbaum drauf oder so, solche Sachen. Das ist dann immer ganz gut. Aber jetzt es
Ah, aha. Na, okay. Ja, so so so weihnachtlich-mäßig, ja, okay, okay. Ja, das ergibt Sinn.
Ja genau, einfach so in die Richtung. Ja.
So, dann zieht ihr euch alle weihnachtlich schick an, meinst du?
Ja genau, das machen wir immer ganz angenehm dann. <giggles> Super, vielen Dank für's Gespräch.
Mhm, ja, okay. <laughs> Super. Sag mal, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, danke, dass du mir das so alles erzählt hast. Bis zum nächsten Mal.
Ja, fand ich auch. Gerne und wir hören uns noch mal die Tage oder so, genau. <giggles> Ciao.
Okay, tschüss.